Thật ra là mình thích nghi được phần nào thôi, mình vẫn thèm mấy cái món, ờ, gọi là, đúng gu của mình hơn á bạn. Cho nên đâm ra là nói là nó nó có tác dụng thì có, nhưng mà thỉnh thoảng mình vẫn muốn ăn lại mấy món kia mà mình cũng mua về luôn. Tức là mình chỉ giảm bớt cái việc mà ăn khoai tây chiên, ăn mấy cái món, ờ, bánh snack này nọ lại thôi, chứ thì, ờ, không có bỏ được. Với lại bạn biết hông, mình à, mẹ mình cũng la mình là mình là cái thằng đạo mì gói, tức là á, ừm hừm, đồ ăn sơn hào hải vị gì trong nhà, ăn ngon, thiệt là ngon là không thích, thích nấu mì gói lên rồi hả trộn lên ăn, mình thích ăn mì trộn đó bạn, đó mình thích ăn kiểu đó.
Ừm. Ừm. Mình hiểu nè. Một cái thói quen là rất là ghiền hông nè? Mà bạn ơi, ờ, cho mình hỏi là cái động lực bây giờ của bạn, hồi nãy bạn có nói cái phần là bạn tăng cân, bị tăng cân nhiều nè, ờm, và cái việc mà cũng ăn khuya như thế thì thật ra cái động lực bây giờ bạn cần, cái mục tiêu bạn thay muốn thay đổi nhất bây giờ là gì? Là bạn bỏ đi cái việc ăn khoai tây chiên với mì gói buổi tối hay là cái việc là bạn muốn giảm cân là cái ưu tiên quan trọng nhất của bạn?
Đúng rồi. Theo mình thấy thì, ờm, cái ưu tiên quan trọng nhất chắc là phải giảm cân á bạn. Thì mình nghĩ là nếu mà giảm cân thì chắc chắn mình sẽ bỏ được mấy cái, gọi là, trong cái quá trình giảm cân mình sẽ hạn chế vừa có thể là nếu mà bỏ được luôn thì tốt, những cái món mà, à, hại cho sức khỏe, chẳng hạn như là mì trộn của mình đó. <laughs> Đấy, thì, ờ, mình nghĩ là
Ừm. Ừm mình hiểu tại thường thường gia vị dư thì nó cũng sẽ tích nước, bạn uống nước nhiều nó cũng sẽ giúp tăng gọi là, kích thích cái việc cái hệ thống trong cơ thể nó tăng cân nhiều hơn nữa. Nếu mà đồ cùng là gói mì nhưng mà ít gia vị hơn nhiều khi là cái cái tỉ lệ tăng cân của bạn nó lại thấp hơn á. Rồi, nãy giờ mình nghe thì cũng thấu hiểu được những cái tâm tư, thật ra cũng chính đáng thôi tại vì bạn làm việc khuya, sức khỏe nè, đói với bụng là điều hiển nhiên nè. Rồi cái thứ hai là cái việc là đã có thói quen ăn như thế rồi, giờ mình có những cái mẹo này bạn xem thử là có phù hợp với cái sự thay đổi của bạn hay không nha. Đầu tiên á, thì vẫn giữ cái nhịp là tại vì, à, làm khuya mà, vẫn vẫn phải ăn uống một cái điều gì đó, nếu mà không ăn thì nó cũng rất là khó, gọi là, giảm từ từ thôi chứ không thể nào giảm một cách đột ngột được. Mình ví dụ nha, ơ, ví dụ khoai tây chiên hoặc mì gói á, thì, ờ, bạn vẫn thèm hằng ngày mà, nhưng mà, ừm, bạn hồi nãy bạn có nói là có những cái đồ ăn thay thay thế như là snack rong biển hoặc là bánh rong biển, hoặc là gạo lứt rong biển nè. Bây giờ có rất nhiều loại mà snack rất là, kiểu, rất là, s sống khỏe và ít dầu mỡ, gọi là, dạng sấy á bạn, hoặc là các trái trái trái cây sấy thăng hoa á bạn, tức là nó dạng sấy thôi chứ nó không chiên. Đó, thì, ờ, bạn có thể đổi những cái điều đó bạn ăn vào buổi tối và ban ngày nhiều khi là bạn thèm quá thì cái việc mà ăn mì hoặc ăn khoai tây chiên bạn đổi qua ngược lại ban ngày thì có tiện cho bạn hay không nè?
Đúng rồi. Ừm. Ờ, là cái gì ha? Ờ.

Ừ, thực ra thì nó dạng như á nó không phải là thứ mà mà mà mà quá quá quan trọng với mình. Nhưng mà á, ừm, kiểu, 1 tuần á thì mình cũng phải có ít nhất là 3 buổi để mà mình họp với lại bên khách hàng của mình ở bên Mỹ. Đấy. Mà bạn biết á, Việt Nam mình thì chưa có cái trình độ để mà bắt tụi nó làm việc theo mình <chuckles> nên là mình phải làm việc theo giờ của tụi nó thôi. <chuckles> Đấy. Đó, phải chiều ý bên Mỹ. Mà á, ừm, toàn là họp vào mấy cái giờ mà 9:30 tối vậy mới bắt đầu họp không à. Mà bạn biết á cái tầm đó á, là cái tầm mà đúng ra là bắt đầu nên chuẩn bị đi ngủ là vừa, đúng hông? Đấy, mà khi mà mình họp thì, ừm, mấy cái buổi nhanh nhanh thì cũng 1 tiếng, mà lâu á thì có khi là hơn 2 tiếng đồng hồ là họp một phát là, ừm, quay qua quay lại tới gần 12:00 đêm luôn. Nên là hả, mình rất là mệt mỏi và cực kỳ, cực kỳ, à, gọi là hả đói bụng, cũng như là hả á, bị bị buồn ngủ á bạn, nên mình sẽ ố gắng mình thức bằng cách là mình ăn thêm cái này ăn thêm cái kia. Rồi hả ừ, đói mà, nên là mình sẽ ăn mấy cái mà mình thích, ưm, cho nó ngon. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà không biết tại sao nha, mà mỗi lần ăn vào á, là nó giống như là mình uống được một miếng cà phê vậy đó bạn, mình tỉnh lên được một xíu mà ăn được ừm.
Ồ! Ừm hứm. Mình phải chi hàng, đúng hông? Ừm. Ừm. Ồ! Ừm, vừa đói mà vừa cần tỉnh táo nên phải ăn nhiều vô, đúng hông nè? Ưm, ừm. Ừm, tỉnh táo. Vậy tức là một có cũng một phần là bạn đam mê ăn uống thôi, đúng hông nè?
Ừ, đúng rồi, mình cũng thích ăn, đặc biệt là mấy cái món mà mình, à, mình thích ăn thì nó hơi dầu mỡ một xíu. Mấy cái món mà ừ, thì mình ăn, ơ, mì trộn nè, mì gói mà nấu lên xong rồi trộn lại đó, nó cũng hơi dầu mỡ xíu nhưng mà nó ngon. Với lại mình ăn mấy cái bịch bánh snack đồ đó, mình thì mua b bánh snack nhiều lắm, mỗi lần mà rảnh rảnh là mình mình ghé siêu thị tiện lợi gần nhà mình hốt mấy cái hả, bịch, khoai tây chiên rồi hả bánh á cua, bánh tôm này nọ. Mình hốt về mình để đống trong nhà vậy đó.
Ừm, ừm hưm. À! Mà nghe cũng hấp dẫn ha. <chuckles>